あ、はい、もうすぐ2歳になる子がひとりいます。
う、そうなん あ、じゃ、2歳だとさすがにまだスマートフォンとかは、持たせてはいらっしゃらないとは思うんですけど。 まだ、ですよね。でも将来例えば、いつ頃から持たせようとか、スクリーンタイムどうやって管理しようとかは、ちょっと考えたりはされますか？
はい。 <chuckles> そうですね。スマホはまだ持たしてないですね。 うんうん。 あ、そうですね。スマートフォンいつから持たせようかなっていう、具体的な年齢はまだ、ちょっと細かく考えてないんですけど。なんかスクリーンタイムについては、結構もう子供が生まれる前、まだ妊娠中の段階から、結構なんかこう、何て言うんですかね、教育法みたいなのいろいろ読んでる時に、なんか赤ちゃんの頃から、ま、もちろん赤ちゃんにテレビの画面とか、ま、スマホとかタブレットの画面見せるのは良くないし。ま、そもそも、親が自分の携帯を使ってる、子供がいる前で、親が自分のスマホを見てるのも、子供のスクリーンタイムに入るみたいのを見て、あ、これはちょっとやばいと思って、結構妊娠中からスクリーンタイムについては考えてきましたね。
うんうん。 はい。 はい。 おお。 はい。 うん、わ、なるほど。 うん。うん、ふん、うん。 たかな <laughs> はい。 う、うんうん。 ああ、<laughs> うん。ね。 おお。 案外、その、親が見ている時間もスクリーンう、たスクリーンタイムに入るっていうのは、それを真似して子どももこう見ちゃうよっていう意味なんですかね？それとももう親が見てるこを子どもが見ちゃうこと自体が、もう子どもにとって良くないよっていう文脈なんでか？
はい。 うううん。 うんと、なんか、多分色んな理由あると思うんですけど、私がよく見た理由としては、こう、親がスマートフォンに集中してる間っていうのは、こう、お子供に、なんかこう注意が向いていないっていうことで、まあ、子供をま、放置してるじゃないですけど。なんかこう、まあ、特に生まれてすぐとか、まだちっちゃい時とかは、こう、親とこう心を通じ合わせたりとか、まあ、その、目で会話をあ、そうです、そうで
はに。 ない。 かいる。 ああ、なるほど、はい。 うーん。うんうん。 うん。 はい。 はい。 あんな自分のこと気にしてくれてるって子供が感じるのが、大事っていう意図なんでかね。
はい。なんかそういう心の繋がりみたいなのを作るためにも、うん、親がスマホに集中しちゃったり、テレビ見ちゃったりっていうのは、良くないっていうのは、よく読みましたね。
たんへえ。はい。はい。 うーん。 ちょっと緊張しますね。親側も。
あ、ほんとですね。多分私ちょっとそれ、ちなんか気にしすぎちゃったかなってぐらい、ちょっと神経質になりすぎちゃった部分もあって。すごい制限はしたんですけど。
いえ、うん。たんお。 うーん、どうされてるんでか？あ、見ないようにてらっしゃるんですか？
そうですね。もう特に生まれてすぐの時とかは、もうスマートフォン、もうどこに置いたっけっていうぐらい。
うん。 はい。 あ、へえ。
全くいじらなかったです。しばらくの間。
うん。